Ciao.
Eccoci qui, ciao, ciao, ciao. Allora, bene, anche a te.
Buona serata. Eccoci, ben trovato. Grazie. Allora oggi di che cosa vogliamo vogliamo parlare di un argomento secondo me, mhmm, effettivamente molto profondo, ecco, ehm, molto concreto. E a e allora secondo te, è importante comunque parlare, parlare della della propria morte? Cioè nel se Eh, ehm forte come argomento, vero?
Sì. Dimmi. Mh. Sarebbe? E quale sarebbe? <clears throat> Ah. E che che che argomento. Come mai, cos che ti senti un po' crepuscolare per per proporre una cosa una cosa così? <chuckles> Un po' crepuscolare dai sì, po' tipo no, no sto scherzando. Ma guarda questa qui sai che è
Eh. Eh non lo so, oggi mi sento un po', <clicks tongue> un po' sentimen Sì sì. Allora.
ap dopo la mamma, no, dopo la mamma che che si sa, no che c'è, l'unico cosa certa. Anche la morte, no, cioè noi possiamo fare delle congetture, no tra qui a 5 anni, di domani, dopo però comunque sappiamo che ecco, per esempio, siamo nel nel 2025, no, ehm, non so tu quanta qua quanti anni comun possa avere, però ti dico una cosa, che tra 100 anni nel 2125 non ci stai più, nemmeno tu, no? <coughs> Anzi anzi addirittura <coughs> scusami, gente che ancora ne non è nata, no tra 100 anni non ci sarà più, no, quindi per farti ridire per farti capire che, comunque, la morte è una cosa certa, no? Ehm, e a me non non non mhmm, non mette paura, non dà fastidio parlare della della mia.
Mh. Sì. Sì. Mi res eh. Certo, certo. Sì. Chiaro. Mh. Ma allora io avevo letto una cosa molto interessante, adesso avevo preso un non mi ricordo neanche dove l'abbia letta perché è una cosa molto mhmm, l'avevo fatta molto te molte molti anni fa. Allora, ehm, praticamente, mi aveva molto incuriosito questa questa cosa, cioè in oriente, ehm, qui stiamo parlando dell'India, okay, in questo momento, ehm, però penso che valga anche per altre, ehm, nazioni.
Ehm. Sì. Certo. Questo Sì. Certo. Eh ma ci son tante culture tante culture che comunque, ehm, diciamo, vedono la morte come un mom mom mom un momento gioioso, no no? Mhmm
Eh. E non non lo so, eh che che ecco, non lo so, se sia proprio gioioso, però effettivamente, loro, ehm, percepiscono, comunque, concepiscono, ehm, l quel momento, cioè il momento del della morte, ehm, sin da sin da piccolini, cioè una proprio una cultura di avvicinamento, di consapevolezza, okay, è un'interiorizzare, ehm, sì..
M Sì. Certo. Sì guarda, per esempio, prendi anche anche in Messico, no, che ce sta el di el d el los Días de los muertos, no? Ehm, e quindi è anche un modo per eso per es esorcizzare questa perché poi comunque se vai a vedere è una cosa grave, no, perché cioè tipo s si si sia per colui che
Certo. Sì. Certo.

Eh certo, oppure il climbing super ripido sulle monta Io davvero avrei non sarei capace di farlo, perché ho troppa pau Mh.
No, no, no. No, io u guarda io io ho fatto tante cose, no, nella mia nella mia esistenza no: ehm, equitazione, vela, ehm, e e e e e mi a t n mi sarebbe anche attratto, diciamo, delle attività
Sì. Bellissimo.
aeree no: sai, deltaplano; però non l'ho mai fatto perché so che comunque sai quando sciavo cadevo per errore, ehm, andavo a cavallo cadevo per un mio errore, ehm, eh, e però sempre cose comunque al massimo ti rompi ti rompi qualche osso, no. Ehm, però quando invece stai tipo in aria
Mh-mh, cer Sì. Che ne sai?
un errore una volta sola lo fai e poi non non hai più modo di di di mettergli, come dire, riparo no di mettergli rimedio. E quindi non l'ho mai non l'ho mai fatto, proprio mai, mai, mai, mai, mai, proprio lungi da me.
Certo. A me esatto, ma anche l'altezza a me è una cosa che fa davvero tanta paura, cioè effettivamente. Quindi che ne so, lanciarmi col paracadute, mamma mia, cioè poi sai quando sei al bordo no al bordo del dell'elicottero che devi lanciarti lì. E <sighs> mamma mi ti manca il fiato. Quando tu dici: "Ah bello! Figo parlarne"; ma poi quando sei sul sul ciglio
Sì. Sì, sì, no, no, no, no. Eh Anzi Sì, no, no no. Anzi sai ho fatto io ho fatto una cosa a a New York: ho fatto un giro sull'elicottero no, lì sul fiume Hudson no, che ti fa che poi ogni tanto si schiantano no, l'ho sentito dopo un po' cioè durante gli anni è successo, si sono scontrati, anche oltre recentemente un un aereo si è scontrato un elicottero no; e a ripensarci mi vengono i brividi mi vengono, no che io stavo <giggles> eh sì, eh sì.
Mh. Davvero. Mamma mia, pazzesco. Dici: "Ma come ho potuto come ho potuto, eh, farlo anch'io?" Ehm, certe cose si fanno, ci sono dei momenti effettivamente in cui uno torna dietro con la testa con la mente. Dice: "Urca, ho fatto questa cosa davvero così assurda?" Ebbene sì.
È vero. Mh. No, anche se poi comunque mi sembrava sicura lì per lì, no, perché sennò non l'avrei fatta, no. Però poi invece anche lì, ecco c'è una una sì, una u u una pr d d probabilità magari remota, infatti ogni tanto succede e che somma che va a finire male.
Certo. I tuoi rischi ce l'avev eh. Eh mamma mia. Certo.
E quindi niente. <smacks lips> E va bene. Senti allora mhmm, sì anche a te per avere per aver esorcizzato questa paura che abbiamo noi innata e ti auguro una buona serata e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.
Allora grazie mille di questa bella conversazione. Ecco. Fantastica. Anche a te. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.